أيوه، أيوه. يعني يعني س تخ تخيّل زمان لمّا كان يبقى في مُراسلة بيني وبين صديقي، كان بنستخدم البريد بقى بتاع زمان والبريد والجوابات القديمة، و مأساة. ع <chuckles>
طبعًا ده كان مأساة، صعب جدًا ومش ضامن هو هيوصل والّا لأ.
بيست تخي طَب تعالَ دلوقتي في الحداثة، آآ الإيميل وال و والChat، في يعني مش عايز أقول لك إن الرسالة مش بتوصل سه أيوه، سهِّلت زي آه. آآ الرسالة اللي أنت ب اللي اللي أنت بتكتبها مش بتوصل بعد ما بتكتبها، يعني بعديها مثلًا بسا ده ده ده ال الطَرَف التاني بيشوفك وأنت بتكتب الرسالة. شُفت أنت الواتس كده لمّا بتيجي بييجي لك إشعار يقول لك، فُلان يكتُب الآن. يكتُ يعني هو بيكتب لك رسالة والوسيلة التانية في نفس اللحظة، تخيّل بقى يعني طَب يبقى البريد بقى بتاع زمان والّا الإيميلات الحديثة اللي بتوصل في نَفْس اللحظة و و ونتواصل بيها بسرعة يبقى أهلًا هنا بالحداثة. إز ش شكرًا جزيلًا للي كان قديم ده وكتَّر خيرك، أنا ما دلوقتي ما بابعتش جواب أو أبدًا جواب ورقي أو أو رسالة ورقيّة بتاعة زمان دي ونحُط طابع بريد بقى ونستنّى س البريد وشكرًا لساعي البريد والقصّة القديمة دي، لأ انتهت. آآ
آآ آه. طبعًا لأ آه، ده سهّل ده سهّل كل حاجة طبعًا. آه، على طول. صح، أيوه. آآ أيوه. آه، أيوة صح. ولا كإنّكم قاعدين سَوا عادي. فعلًا؟ إمم. لأ طبعًا حاليًا. فعلًا أيوه. إمم، إمم. يا نهار أبيض! أنتم كنتوا في حوار زمان. <chuckles> بس عايز أقول لك برضه حاجة، آآ إمم، إمم. عايز أقول لك حاجة برضه، قُل، قُل.
يا أخي ده ح هاقول حاجة تضحَّكك يع هاقول لك حاجة تضحّكك، قُل يا حبيبي، قُل. يعني أنا بالنسبة لي كان زمان الطريف مثلًا آآ كان يقول لك إيه، آآ بعض أصحابي كان يقول يقول لك أنا أنا عشان أبعت يعني هم بيتّريقوا مثلًا على الحكاية بتاعة زمان، يقول لك أنا كنت مثلًا أبعت تهنئة لعريس قريبي على الجواز، التهنئة دي توصل له بعد ما يخل اي أو تخيّل بقى؟ يبقى أهلًا بالحداثة في الحاجات دي طبعًا.
آآ توصل له وهو مِخلِّف. <laughs> طَب يعني ن آه بالضبط. طَب تحِس طَب يعني عايز أقول لك، تحِس إن في الفترة الحالية لينا دي، آمم بتتمسِّك أكتر بالماضي والّا حاسِس إنّك عايز تتأثّر أكتر بالمستقبل بقى والحداثة والحاضر بتاعنا ده؟

دلوقتي الموضوع بَقى light خالص وخفيف خالص، ممكن قاعة في يوم واحد صغيّر، آآ، وشو حت قِطعة جاتوه وقِطعة شوكولاتة تعدِّي الليلة وال الناس تفرح وتنبسط ويهيصوا وخلصت الدنيا، فمراسم الجواز المراسم الجواز نَفْسها كانت قديمة، ما كانتش مش ما كانتش على أحسن حال يعني، ما تتناسبش دلوقتي مع الح الحداثة و.
إمم، بالضبط فعلًا. أنا أنا فعلًا كنت لسه هاقول لك يعني أنت ميّال لأنهي بقى أكتر؟
لا أنا ميّال للحداثة بَقى، البساطة يعني، هو هو أنا علشان أجوّز بنتي هاقول لك أهو، أنا عشان أجوّز بنتي أضغط على نَفْسي في مصاريف ودبايح وعزومات و ويوم و2 و3، أنا أنا دلوقتي دخْلي ما يسمحش بكده، ففكرة الحداثة بَقى إن أنا إيه أعمله في قاعة بسيطة، صغّيرة، هادية، أكتفي بعدد معيّن، حتى القاعات دلوق
إشمعنى بقى؟ ماشي تمام. فعلًا معاك حق. إمم إمم. حاجة ت حاجة يعني تفرح الناس كلها وفي نَفْس الوقت أنت ما تبقاش اتضلعت ماديًا على الفاضي.
أحسنت، كلمة آآ، اتضلعت ديّة يعني عجباني أوي، أوي، أوي، فعلًا اتضلعت آه، حتّة جاتوه هتعدي المشوار، يعني ممكن أجوّز بنتي في قاعة و واكتفي آه واكتفي بعدد معازيم صغيّرين، يعني القاعات دلوقتي بتحدد عدد الناس اللي اللي فيه، يقول لك القاعة ديّة يعني إيه أ أقصى حاجة فيها ممكن تتحملها 200 فرد، 100 فرد، يبقى الموضوع إيه ملموم وجميل، أ ده أنا مع الكلام ده.
إمم. معاك حق أيوه، وكله هيفرح يعني. أيوه بالضبط. ملموم كده والأقارب عامةً.
أيوه أنا مع الكلام ده ومش ضده أبدًا، دي حداثة ويمكن ده اللي دلوقتي حاصل، بتكاليف بسيطة جدًا ممكن تعمل فرحك، وحتى لو معاكش فلوس ل ل ل ل لمراسم الفرح، أنت ممكن تعمله في جنينة عامة كده ببساطة خالص، ت شوية كراسي حلوين آه، و وDJ خفيف كده، بَدَل ما بقى كان زمان بَقى لازم يجيب مطرب ومسرح وليلة طويلة ويقعد يغني ويغني
أيوه صح، في ناس بتعمل كده فعلًا. وعلى رأيك زمان كان المواضيع بتكبر شوية، فاهم، يعني كنت بتلاقي فعلًا تلاقي كُلّ مناسبة بكذا يوم، ما تفهمش ليه، بس هُم كانوا بيحبوا الأفراح جامد، فعشان كده كانوا بيطو بيطولوا في أوي في أيامها.
أيوه

أنا يمكن متوازن شوية. يعني القديم أنا قديم شوية آه، يعني مش هاقول مش هاقول لك مش هاقول لك إن أنا ما باحبّش القديم، أنا باحب القديم آه، بس عندي سِنّة كده إذا ممكن إيه، ي ي فيها تَقبُّل الحداثة. ما دام الحداثة ديّة لا تتعارض مع العادات والتقاليد والحاجات الجميلة اللي أنا اللي أنا اللي أنا مؤمن بيها من زمان ويمكن أدّي لك أمثلة على كده يعني.
حلو أوي، حلو، التوازن جميل. إمم. طَب ماشي قُل لي أمثلة كده مثلًا شُغل، جواز بقى، آآ تربية الأولاد، التعامل مع الناس، آآ يعني الحاجات الحديثة اللي موجودة وما كانتش موجودة زمان يعني فهِّمني أكتر.
ي أقول لك يا سيدي. أيوه، أقول لك. أنت يمكن أثَرَت حاجات مهمة وحاجات كتير مرّة واحدة، يعني جواز وشُغل وكده ي ممكن ناخدوها حاجة واحدة مثلًا، يمكن أهَم حاجة فيهم أ
براحتك، يالّا نتكلّم في نقطة، نقطة.
آه. أهَم حاجة فيهم يمكن الجواز، فكرة الجواز. أولّا الجواز إن أنت لمّا بتيجي تختار مثلًا عروستك أو أو السِت اللي أنت هترتبط بيها، المعايير بتاعة زمان كانت بتقول إيه، لازم تكون على خُلُق وعلى دين وجميلة ومحترمة ومن أسرة آه. يعني الحاجات ديّة ثابتة أهي، ما ف ما فيش م ممت
إمم. طبعًا، أيوه فعلًا، بالضبط. دي ما تتغيّرش على مَر العصور دي وما ما ينفعش تفوِّت فيها.
آه. لو لو آه بالضبط. لو أنت جيت دلوقتي في الحداثة، هتلاقي فعلًا أي واحد عايز يتجوّز هيقول لك كده حتّى لو شاب صغير ما ما عاشش التقاليد وال آآ الحاجات القديمة اللي إحنا عيشناها، هيقول لك كده آه، أنا عايز واحدة جميلة ومؤدَّبة ومن أسرة وعندها فِكْر وعندها ف ففي شوف كده بقى إيه، آآ التقليد القديم ما اتغيّرش مع الحداثة، فده ده عادي خالص آه هو ما اتأثّرش آه. في الجواز نَفسه بقى تعال هتلاقي في حاجات اتغيّرت. كان زمان في عادات وتقاليد في مراسم الجواز نَفسه ودي كانت عادات وتقاليد ثابتة عند الناس يعني آه. يدبحوا دبايح بقى وي والفَرَح يستمر 3، 4 أيام ما يبقاش يوم واحد ومرّة مش عارف إيه و و و وعزومات وجَو جَو جَو طويل، يعني اللي بيبقى عنده مثلًا
صح، أيوه فعلًا. طبعًا لا، لأ ما اتأثّرش، في حاجات ثابتة فعلًا. إمم، فعلًا. زي طيب؟ آه تمام. حلو. طيب دلوقتي شكلها بقى عامل إزاي؟

بكل ز بكل تأكيد أمّا اشوف بقى الطفل بتاع زمان، أو الولد بتاع زمان أو الابن عامةً يعني سواء كبير أو صغيّر كان يقول لباباه ي ي حضرتك يا بابا كذا، حضرتك يا بابا يعني ما كانش بيكتفي إن هو بيقول له حضرتك، ويمكن إحنا بنشوفها فأ في في الأفلام بتاع الأبيض وأسوِد بتاعة زمان، العيال الصغيّر لمّا كانوا بيكل بيكلموا آه، تيجي دلوقتي تعالَ الأفلام بتاعة دلوقتي إيه إيه إيه يا صاحبي إيه الأخبار، إيه النظام، والأسلوب اللي بيستخدمه مع اصحابه بيستخدمه مع أبوه يعني مش مقبول، ده مش مقبول.
إمم ف صح فعلًا. فعلًا. طيب يعني نفترض أنت في الموقف ده نفترض أنت في الموقف ده، ومثلًا ابنك بيعاملك كده أو اتكلم معاك كده بحُسن نيّة بقى، بمثلًا بحكم إنه هو بيتكلم وكده وإن الناس دلوقتي بم إن العالم بقى متغيّر شوية، واللي ممكن يقول لل والده يا صاحبي واللي يناديه باسمه عادي زي ما أنت بتقول، فأنت لو اتحطّيت في الموقف ده هل هتتعامل بعفوية والّا مثلًا هتفهمه بالراحة، وتقدر توصل له وجهة نظرك؟
أيوه. آه. أولًا يعني أنا إيه ده مثال افتراضي بالنسبة لي، لإن أنا ده ما حصلش معايا فأ ف مع ت مع أولادي، لإن أولادي أنا مربيهم بطريقتي يعني و والحمد لله عُمر ما حد ي في بس لو هنفترض ب آه، آه يعني لو هنفترض يعني، وجايز يحصل أنا يعني مش يعني مش ما فيش مستحيل يعني ممكن، ممكن تبقى هفوة من ابني مثلًا أو كده، في الحالة دي بقى لازم تكون حكيم بحيث إن أنت يعني إيه ما تعملش زوبعة بقى، وكده لأ يبقى إيه بحكمة شوية عشان الواد ما ي قل له لأ م أنا مثلًا أنا أتخيل نفسي كده هاقول له لأ ما تقولش كده، ده ما يصحّش يا حبيبي، أنا باباك مثلًا لأ ما ينفعش تناديني بالاسم ده و وأقوّمه بطريقة فيها إيه ن أ ل لا جرح ليه ولا مثلًا آآ إهانة بدنية أو جسدية، آآ إنّما إيه ممكن لوم بسيط أو تقريع وفي حزم كده ب بأسلوبك، الواد ممكن يبطل الحاجة دي تاني وما يعملهاش ويتأدب ويرجع لنَفسه فأنا أنا ما اقبلش. أنا با بافترض آه، اهم.
حلو جد بس أنا خل أنا عرضت لك الإفتراض آه. إمم. نقدر إمم يعني نقدر نقول كده مثلًا إن أنت نقدر نقول اللي أنت كده ممكن تكون في الموقف زي ده بتعمل كده يعني بعيد عن الأخلاق وكده إن هي فعلًا غلط إن هو يعمل كده، بس نقدر نقول إن أنت كده بتعمل توازن بين الحاجات القديمة التقاليد القديمة، والحاجات الحديثة بقى وال وال مثلًا الأساليب الجديدة اللي بتطلع مع الوقت.